Müzik zevkin nasıl değişti? En büyük etkisi neydi?
Hımm. Yani, eee, aslında çok değişti ama aynı zamanda çok değişmedi de diyebilirim. Ya, değişmeyen şey olarak sevmediğim bir tarz var ve o pek değişmedi. Hâlâ sevmiyorum ama sürekli üstüne koyarak, koyarak, koyarak yeni, böyle, çok geniş bir müzik zevkine sahip oldum diyebilirim.
Hımm. Anladım. Yani, aslında burada bir, aslında sürekli bir gelişimden bahsediyorsun ama, eee, beğenmediğin ve sevmediğin de bir zevkten bahsediyorsun. Peki, bu ilk olarak onu sorayım sana. Bu beğenmediğin ve, hani, aslında zamanla da sevemediğin müzik türü hangisi?
Aynen. Ha ha. Evet. Hı hı. Ya o, rap maalesef. Yani, çok ilginç mesela, eee, çocukken o dönemde çıkan rap'leri beğenmiyordum. Biraz daha, hani, geçmiş, daha da eski gı rap'leri beğeniyordum. Şimdi de tam tersine, eee, şu anki rap'leri beğenmiyorum, çocukluğumdaki rap'leri beğeniyorum.
A! Tamam. Hımm.
Ya, beğeniyorum derken açıp dinlemiyorum hâlâ tabii ki. En az tercih ettiğim tarz o diyebilirim. Ama, hani, açıp dinlemiyorum ama tabii ki, hani, bir yere gitmişimdir, orada çalıyordur, "Kapatın şu müziği!" tarzında bir şey olmaz tabii ki, yani. O kadar da değil ama tercih edip açıp, yani, bir platformdan onu dinlemiyorum diyebilirim.
Tamam. <chuckles> Anladım. Ya, aslında belki sen çocukluğundan bahsettin ve o belki senin yaş grubunda çocukken belki biraz daha popüler bir müzik türüydü ama ona rağmen sevmediğini söylüyorsun. Peki, sence bunu sevmemenin sebebi neydi o zamanlar? Yani, o müziğin altyapısı, sözleri ya da, hani, Türkçe rap veya, hani, belki yabancı rap olarak da değişebilir bu noktada, yani, senin için neydi bu, ııı, beğenmemene yol açan şey?
<clears throat> Aynen, hı hı. Evet. Evet. Ya, aslında özellikle yabancı rap için bunu söyleyemem çünkü yabancı rap, bazıları, ııı, hâlâ dinlediğim, keyif aldığım şeyler bazıları ama, hani, müzikal kısmı olanlar ön planda. Ya, şöyle düşünüyorum, özellikle çocukken, hani, eee, rap'ler biraz dert odaklıydı diyeyim ve çocuk olduğum için de derdin ne olduğunu anlayamıyordum hâliyle. Eee, o yüzden, hani, biraz, eee, saçma buluyordum diyebilirim. Şu an için de aslında o, hani, evet, dert varmış, ya, hani, bu adam da bir şeyden bahsediyormuş dediğim ama şimdiki müzikler için de sürekli, işte, asarım, keserim, şunu yaparım, şuraya giderim bum falan, hani, bu bunlardan çok hoşlanmıyorum.
Hıı. Tamam. Iıı. <chuckles> Hıı. Anladım. Peki, bu, ııı, sevdiğin müzik türlerine gelelim o zaman. Yani, bu noktada rap'i sevmediğin, ya, en azından, en son dinlemeyi tercih edeceğin şey olduğunu çok net bir şekilde belirttin ama o noktada çocukken peki, o zaman ne dinlemeyi seviyordun?
Hı hı. Evet. Hı hı. Ya, ben ço çok ilginçtir ki, eee, benim babam, ııı, arabesk dinleyicisiydi. Annem de biraz da, böyle, popvari bi bir dinleyiciydi. Hani, onun radyosu vardı, orada çalardı sürekli. Ben rock'çı büyüdüm ya. Yani, <chuckles> nereden geldi, nasıl geldi, hani, kimseden duyduğumu da hatırlamıyorum. Çünkü, işte, amcam rock dinlerdi, ben ondan duydum gibi bir durum da yok. Direkt ken eee, rock'a yöneldim. Rock'tan çok uzun yıllar devam ettim, sadece rock dinledim hatta bazen. Hani, arada bir, eee, işte, ş radyolar oluyordu, işte, radyolarda ne çalarsa bazen hoşuma gidenleri araştırıp onları ayıklıyordum listeme falan, öyleydi. Rock, diyebilirim. En, iii, içli dışlı olduğum hâlâ da öyledir yani.
Tamam. Çok güzel. <chuckles> Hımm. Tamam. Hımm. <clicks tongue> Ya, aslında senin evindeki, eee, dinlenilen müzik kültüründen aslında çok daha farklı bir yöne yöneldiğini söylüyorsun. Aslında onun sebebini de aslında daha farkında olmadığını da belirtiyorsun. Peki, sana şunu sorayım o noktada, burada rock'tan bahsettin ama bu rock senin için metal müzik miydi yoksa belki daha Anadolu rock ya da, hani, günümüzde belki daha biraz daha farklı rock türleri var ya da punk gibi. Mesela o noktada sendeki bu, işte, rock sevgisi hangi grupta ya da hangi, iii, türle başladı?
Evet, <chuckles> çok ilginç oldu, he. Aynen. Hı hı. Hı hı. Evet. Ya, şöyle, ben, eee, şu görüşte olan biriyim, hani, bunu inkâr edenler olacaktır elbet ama ben punk'ın ve metalin rock'tan çıktığını düşünen biriyim zaten. Eee, o yüzden aslında punk da dinlerim ama, iii, işte, yeni nesil punk'lar değil de, eee, o da çok ilginç. Yani, eee, çorbamı sıcak içtim bugün diye, mesela, şa punk şarkıları çıkıyor, öyle garip garip, hani, çok anlam veremiyorum. Eee, ama, böyle, eski punkları severim. Metal de dinlerim. Hani, öyle çok bağırmalı çağırmalı metal değil, daha, böyle, müzikal ezgisi olan metalleri tercih ediyorum. Metallica'yı severim mesela bu yönde. Ama, eee, genel olarak zaten, hani, 2 türü de dediğim gibi rock içerisinde gördüğüm için genel olarak rock dinliyorum.
Ha. Tamam. <chuckles> Hımm. Anladım. Peki, eee, bu noktada, hani, biraz daha, eee, eski şarkılardan da bahsediyorsun. Yani, eee, yeni punk'ları sevmediğini ya da, işte, yeni rap müziklerinde her zaman biraz daha mesafeli olduğunu ya da, işte, o nokta biraz daha bağırmalı çağırmalı dediğin, eee, metal müziği de aslında sevmediğini söyledin. Peki, tam olarak senin sevdiğin müzik türü ne olabilir orada mesela? İşte, bir Duman senin, eee, tarzını yansıtıyor olabilir mi? Hani, Türkçe rock olarak.
Hı hı. Evet, evet. Hı hı. Evet. Kesinlikle, ya, şöyle, eee, ben bateri çalıyorum ve benim için ritim önemli, eee, enstrümanlar çok önemli. Yani, böyle, çok iyi bir gitar solosu olan bir şarkıyı oturup 12 saat dinlerim. Hani, o o konuda, böyle, biraz daha, böyle, enstrümantali, biraz daha böyle, ezgisel taraftayım, diyebilirim. Hatta, yani, sözü mesela 10 kere dinliyorsam şarkıyı, 10'uncuda hani, bir sözü, "A, burada, böyle, diyormuş." derim. O zamana kadar hiç sözü duymam bile.
Çok güzel. Hımm. Tamam.
Eee, o konuda biraz öyleyim. Eee, Duman tabii ki öyle. Yani, Türkiye'nin en iyi rock grup grubu bence hatta. Eskilerden bahsetmiyorum. Eskilerden de Erkin Koray'ı çok severdim, çok dinlerdim. Eee, öyle, aslında hatta, yani, Erkin Koray'a mesela normalde benim yaşım yetmiyor. Benim çocukken nes hani, sahip olduğum nesil, böyle, daha çok o bahsettiğim dertli rap dinleyen bir çevredeydim aslında. Ama, işte, o an kimse de bilmiyordu, tanımıyordu Erkin Koray'ı. Ben, Erkin Koray dinliyordum falan. Ya, biraz daha geç sürekli, böyle, biraz geçmişten şarkı dinleme hevesim var, nostalji şarkı dinleme.
Anladım. Hıı. Tamam. Hımm. Anladım. Yani, aslında o noktada belki kendi, eee, yaş grubundan farklı bir, eee, yola sapıp belki de orada mesela bir Erkin Koray'dan bahsediyorsun. Hani, belki senin, eee, bir üst nesilin ya da ailen için çok daha popüler, bilinen birisi olsa da senin yaş grubunda çok tanınmadığından bahsettin ve o noktada, eee, eskilere olan bir aslında bağın da olduğunu söylüyorsun. Peki, burada senin için rock müzik, eee, Türkçe ve yabancı olarak 2'ye ayrılıyor mu? Mesela burada bir, işte, Linkin Park ya da, eee, belki de bir Mor ve Ötesi. Yani, bu ikisini sen aynı görebiliyor musun yoksa, işte, diller bazında mı biraz daha ayırıyorsun rock gruplarını?
Hı hı. Aynen. Evet, kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Iıı, aslında öyle ayırıyorum, yani, eee, müziklerin ağırlığına göre ayırıyorum diyeyim, hani, yabancıymış Türk'müş, çok dediğim gibi, hani, benim için çok ciddi, aşırı bir fark yaratmıyor ama, işte, hani, biraz daha, işte, ne bileyim, benim moduma göre de müzik <chuckles> müzik zevkim çok değiştiği için, yani, biraz daha böyle, hani, kafa dağıtmalık bir rock müzik dinleyeceksem Duman dinlerim. Ne bileyim, biraz daha böyle oyun oynuyorumdur mesela arkada Linkin Park dinlerim. İşte, ne bileyim, eee, araba sürüyorumdur, AC/DC dinlerim. Hani, biraz da olaylara bağlı değişiyor ama sadece rock özelinde değil. Yani, ödev yaparken de klasik müzik dinliyorum mesela, hani.
Hıı. Tamam. Hı hı. Hıı. Anladım. Ya, aslında senin bu hayatta yaptığın şeylere bağlı olarak dinlediğin şeylerin de, eee, farklılık gösterdiğini söylüyorsun. Peki sana, hani, bu bahsettiğin gruplar, çünkü AC/DC'den de bahsediyorsun ama aslında o da çok eski bir grup, yani senin kendi yaşına göre ben söylüyorum bunu ve, hani, o noktada yine biraz daha eskiye olan belki bir özlem ya da eskinin çok daha kaliteli işler yaptığını düşünüyorsun bu noktada. Peki sana, eee, bir grupla ilgili soru sormak istiyorum. Sence Queen senin bu müzik zevkinin neresindedir? Ya da Elvis Presley, çünkü, işte, rock'tan bahsediyorsun ve, hani, belki Rock and roll'un öncülerinden olan insanlar bunlar ya da Beatles, yani, bu kadar eski grupları da hâlâ dinliyor musun?
Hı hı Aynen, hı hı. Evet, hı hı. Hı hı. Düşünüyorum, doğru. Tabii. İnanılmaz. <chuckles> Evet, kesinlikle. Eee, en çok dinliyorum, hatta bu ı şeyin Spotify'ın bir şeyi vardı işte geçen sene, eee, bu en çok dinlediğin şarkıları bir liste şeklinde verdiği bir, eee, şeyi olmuştu etkinlik gibi. Orada benim, eee, top 1'im her zaman Queen oluyor genelde. 2'de Hayko Cepkin oluyor, Hayko Cepkin dinlemeyi çok severim. The Beatles'ı da çok dinlerim. Elvis Presley'nin çok öyle bildiğim çok şarkısı yok ama Jailhouse Rock şarkısını çok inanılmaz severim, dinlerim yani bütün, eee, oynatma listelerimde vardır. Öyle ya, tabii, eskiye özellikle daha bir ilgi duyduğum doğru, yani, aslında, hani, şu an düşündüğümde güncel yeni çıkan ya da, mesela, iyi bir rock grubu aklıma gelmiyor maalesef.
Ha. Tamam. Çok güzel. Hımm. Anladım. Aslında, yine de, belki yine hâlâ daha yapılan rock müzik olsa dahi yapılan şeylerin seni, eee, temsil etmediğini ya da belki sana bir, eee, keyif vermediğinden bahsediyorsun. Peki, hani, burada Queen benim için her zaman 1 numaradır dedin ya, o noktada, ııı, senin grup içerisindeki insanları da belki tanıyorsundur ya da grubun hikâyesini de biliyorsundur. O noktada, hani, bateri de çaldığını söyledin. Sen o grupta kendinle ya da, işte, daha belki bu dinlediğin müziklerle kendine örnek aldığın ya da bir rol model belirlediğin birisi var mı?
Evet. Hı hı. Hı hı. Evet, biliyorum. Hı hı. Ya, eski grupların şöyle ciddi bir sorunu var, eee, rol model almak istemiyorum bildiğim için, diyeyim. Hani, eee, şöhret, şan aslında çok iyi şeyler olduğuna inanmıyorum ve o dönem özellikle, hani, kötü kötü bitti ya, o dönem bir sanatçıların çoğunun sonu kötü bitti. O yüzden, hani, o hiç böyle ben bu adam gibi olacağım gibi bir hedefim yok. Genelde de, hani, konu bateri olduğu bateri çaldığım için özellikle bateristleri dinliyorum, onları izliyorum gibi bir durum yok aslında. A da ben bilmem bile belki birçoğunun ismini ama, hani, eee, biraz daha kulağıma ne güzel geliyorsa diyebilirim ve ya Freddy Mercury'nin sesi kulağıma güzel geliyor ve o yüzden Queen dinliyorum hani genel olarak.
He. Tamam. Anladım. Hıı. Evet, anladım. Peki, hani, bu eski müziklerden bahsettin ve, hani, eee, aslında, hâlâ daha çok sevdiğini söylüyorsun ama peki, sana şunu sormak istiyorum: İşte, bir eskiden radyodan bir müzik listene belki şarkı buluyordun. Peki, şu an nasıl yapıyorsun? Be belki şu an bir radyo dinlemiyorsun ama yeni keşfettiğin müzikler çünkü sadece rock müzik de dinlemediğini söyledin. Ders çalışırken klasik müzik dinliyorsun. Yani, o noktada farklı müzik türlerini keşfetme metodun var mı?
Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Evet. Aynen. Ya, eee, artık, ııı, aslında tam tersine daha kolay olduğunu düşünüyorum müzik keşfetmenin. Çünkü bu müzik dinlenebilen uygulamaların kendi algoritmaları sayesinde, yani, bir şarkı açıyorsun, eee, o çaldıkça o şarkıya benzer çar şarkılar çalıyor senin için. Hani, beğenirsen ekliyorsun tarzında oluyor. Hani, o şarkıya benzer, ritmi benzer ne bileyim, hızı benzer, tarzı benzer şeyler sunduğu için o aradan seçim yapman daha kolay oluyor. Radyoda rastgele şeyler çıkıyordu. Hani, hangisi ne, hani, şarkının bir sözünü duysam da ismini bilsem. Öyle dertlerin olmuyor, biraz daha kolay oluyor aslında.
Hıı. Hı hı. Anladım. Anladım. Peki, sana şunu da sormak istiyorum. Şimdi, yani, birden farklı müzik türü dinliyorsun ve hani, eee, belki dinlemeyi de çok seviyorsun müzikleri belki işte Hayko Cepkin'den de bahsettin. Eee, konserlere gider misin? Yani, mesela sevdiğin müziklerin konserine gidip belki orada daha farklı anılar biriktirmek hoşuna gidiyor mu?
Hı hı. Evet. Yani, eee, aslında çok ilginçtir ki bateri çalıyorum, rock müzik dinliyorum, çok da bayılırım falan ama ilginç bir şekilde çok yüksek sesli müziğe gelemiyorum. Yani, çok karakterime ters bir şey aslında özelliklerime ama hani, tabii ki çok çok istediğim, ya, Hayko Cepkin'in konserine gittim tabii ki. Duman'ın konserine tabii ki gittim ama hani işte, Hayko Cepkin benim olduğum şehre gelmediği sürece mesela ben o konsere gitmeyi bir daha düşünmem. Ya, peşinde ko 1 kere dinledim. Evet, süper bir deneyimdi ama hani, sürekli sürekli, eee, gitmenin gerekli olduğunu düşünen biri değilim. Dediğim gibi çok da sevmiyorum aslında. Ha, biraz da böyle festival olursa belki, hani, gidilebilir tarzı düşünüyorum.
Hı hı. Hıı. Tamam. Hıı. Anladım. Hıı. O zaman sana şu soruyu sormak istiyorum: Hani, "Çok da fazla sesli müzik sevmiyorum ya da işte, konser yakınımda değilse çok tercih etmem." dedin. Ama mesela Queen'in çok, ııı, ünlü bir konseri vardır, hani, bu, i Evet, o konsere mesela şimdi senin için denk geldi. Belki yaşın yetmedi gidemedin. Şu an dediler ki böyle bir, iii, şey var. Queen aslında yaşadığını varsay ve o noktada o grubun öyle bir konseri olacak. O noktada vize alıp, eee, para verip, işte, kendi belki işinden izin alıp, yıllık izini kullanıp gider misin yoksa yine aynı şekilde mi düşünüyorsun?
Hı hı. Aynen. Live Aid. Hıı. Giderdim, sen sormadan söyleyeyim. Ben muhtemelen böbreklerimden birini verebilirdim. Dememek için, hani. Hani, çok da da öyle, hani, i iş, izin, falan, çok umurumda olmaz. Yani, Queen ise, evet. Ya, var, kırmızı çizgilerim var, tabii ki. Yani, AC/DC gelse de yine aynı şekilde. Hani, başka biri gelse de yine çok sevdiğim biri olduğunda giderim.
<chuckles> Hımm. <chuckles> Anladım. Erkin Koray için de bunu söyleyebiliyor musun, peki?
Tabii ki. Tabii ki.
Hımm, anladım. Ya, aslında senin, eee, belki sevdiğin sanatçılar ya da sevdiğin gruplara karşı da aslında çok da büyük bir sevgi ve hayranlık beslediğini söylüyorsun burada ve o noktada belki işinden dahi vazgeçebilip hemen o konsere gideceğini söylüyorsun. Peki, hani, bu eski müziklerden bahsettin ve, hani, o noktada belki şu an, hani, i internet üzerinden dinleyebiliyorsun bunları ama eskiden peki, hani, böyle, bir, eee, koleksiyonculuk gibi bir şeye hiç, eee, yapmayı denedin mi ya da düşündün mü? Belki ailende vardır. Hani, bir plak, eee, saklamak ya da bir kaset saklamak ya da eski, eee, kasetçalarlardan müzik dinlemek gibi bir hobin var mı?
Evet, evet. Var. Aynen. Hı hı. Hı hı. Evet. Ya, ben, eee, bu konuda çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Ben tam o 2 neslin arasında çocuktum. Yani, eee, telefonlar yeni yeni vardı ama telefondan müzik dinlenmiyordu. Eee, işte, kasetler, CD'ler vardım tabii ki, onlarda, böyle, eee, bizim CD'ci birileri vardı, ondan müzik alıyordum, işte, aaa, annemler CD'ye müzik atıyordu, arabada onu dinliyorduk falan. Eee, evet, yani, koleksiyonculuk şeklinde hayır ama eski tarz, böyle, ekipman olarak da eski tarz müzik dinlemeyi çok severim. Böyle, gelecekte de o plağı çalacak bir plak çalarım olmasa da, böyle, plaklardan oluşan bir duvarım olsun çok isterim.
Hı hı. Tamam. Hı hı. Evet. Hımm. Anladım. Peki, son olarak sana şunu da sormak istiyorum. Bu dinlediğin müzikleri, mesela geçen sene de en çok dinlediğin müzikleri görebildiğini söyledin. Sence geçen sene ile bu sene arasında o listede bir farklılık olacak mı yoksa genel olarak hep aynı şeyleri dinlediğini düşünüyor musun?
Hı hı. Evet. Eee, y olacak tabii ki. Yani, belki 1'inci Queen olur gene. Onun garantisini veremiyorum ama, aaa, 2'nci, 3'üncü, 4'üncü bunlar değişken. Yani, bazen bir şarkıya takılıyorum, o sanatçıya takılıyorum. Onun bütün şarkılarını dinliyorum falan. Biraz değişken olabiliyor ama 1'inci değişmez ya muhtemelen.
Hı hı. <chuckles> Hımm. Anladım. Ya, aslında burada müzik zevkinle ilgili kendini ne kadar iyi tanıdığın ve eskiye olan bağlılığın ve, hani, hangi tarz müziklerden hoşlandığını aslında bu zaman içerisinde çok güzel fark etmişsin ve bu zevkini de koruduğunu söylüyorsun. Bu keyifli sohbetin için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten keyifli bir sohbetti.
Hı hı. Evet. Aynen. Hı hı. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, ne demek.